Et quand je sors de scène oui, volontairement, pour s quand je suis sur scène, c'est l'ego au max, toujours générosité et quand je sors de scène, je quitte ça. Sinon après c'est c c c'est infernal, tu vois? Mais heu, c'est ce que je me dis pour pouvoir être totalement ent entre guillemets «légitime» de tout ce de comment je vais me lâcher en fait et et être moi à 100 %. Être être ce ce moi en ce cette partie de de moi en fait qui est créative, qui qui veut exprimer, qui veut se lâcher. Tu vois ce que je veux dire?
Ah ouais? Ah. Aha. Ah ouais, c'est oui, oui, je je vois, il y a il y a pas mal d'artistes qui sont ça. J'avais entendu une interview de Miley Cyrus qui qui parlait de ça aussi, de ce on and off de l'égo pendant les tournées et qui était compliqué à gérer pour elle. Tu vois c'est un peu différent quand je monte sur scène, heu
Mmh mh. Mmh mh.
mmh, <tsk> justement, je fais un processus de dire: «Enfin, je suis libre, je peux être moi et juste moi et c'est o et c'est suffisant».
Ouais. Mmh mh.

Comment tu définis le succès personnel?
Eh ben je ça, j'ai 2, points de vue. Je dirais, les petites étapes, au quotidien. Et je dirais, ce que j'ai achevé au final. Ça, c'est important.
Mmh mh. Ouais. Ouais. OK.
Par exemple heu, j si je prends en tête le dernier grand truc, c'était mon diplôme.
Ouais.
C'est c'est heu, en à la fac Américaine, j'ai j'ai je l'ai fait, tu vois?
Mmh mh.
Et et heu, mais je mais je prends aussi en compte le fait d'avoir à côté de ça, réussi à travailler dans dans le domaine, à gagner en confiance. Tu vois? Et que et, entre guillemets, je dirais un peu, avoir créé la la p être devenue ce que je veux devenir en fait. Voilà. C'est ça. Ça c'est mes petites victoires au à côté, je dirais les petits succès.
Ouais. Mmh mh. Mouais. D'accord.
À côté de ça. Et toi?

Ah bah tu écris beaucoup de chansons, ouais, surtout des chansons donc ouais.
C'est ça et donc il disait que des fois, bah, un peu involontairement, il était dans cet e il se maintenait dans dans cet état pour pouvoir créer. Mmh ça ça de ça devenait toxique en fait. Il peut plus
Bien sûr. Mmh. Exact.
et et hem, et donc c'est vrai que ça par exemple c'est un un exemple de d'un sacrifice à faire, si tu veux le grand succès, mais à quel prix? Que ta santé mentale soit soit au plus bas, de te faire un concert, tu dois performer, paraître gentil, faire des photos, sourire. C'est atroce! Alors qu'à côté
Mmh. Mmh. Mmh. Tu vis dans une espèce de schizophrénie constante, ouais.
c'est ça et à côté, tu as tu peux très bien faire un concert, heu, tous les 3 mois où tu as peut-être 500 personnes, ou même 100 personnes, où tu seras toi-même. Tu aurais le temps d'écrire ce que tu veux, de faire ta vie à côté et tu tout tout est en accord en fait et là, c'est pas un succès? C'est un succès quand même.
Mmh. Mmh. Mmh. Ouais puis, heu, <clears throat> en fait, heu, l'histoire du succès, ça se mesure pas sur, heu, la salle ou le nombre de personnes. La l'histoire du succès c'est vraiment très interne et intime, c'est-à-dire qu'il y a jamais rien de parfait, déjà.
Mmh mh. Mmh mh.
C'est i les choses se passent jamais comme tu prévois, heu, tant, hem en tout cas par contre, je pense qu'il y a un souci d'authenticité et de de cheminement intérieur et moi, je je pense que cette version de du succès qu'on nous vend- dans tous les domaines, pas que celui de la musique- Il est i en fait, c'est, hem, quelque part, heu, comment dire? Hem, c'est, hem
Oui. Bien sûr. Oui.
je sais pas comment l'expliquer. C'est c'est très, heu, c'est c'est malsain parce qu'en fait, on devient les propres manipulateurs de nos vies. C'est-à-dire qu'on sent pour tout est lié, tout est dirigé à ça. C'est le but ultime et donc en fait, tu vas manipuler ta réalité et ton entourage, pour, heu, te mettre en condition de pouvoir arriver à ton objectif et ça, c'est extrêmement malsain.
D'accord. Mmh mh. Mmh. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux et hem
Moi, j'ai j'ai réalisé ça très, très jeune et j'avais déjà conscience de ça et dans ce cheminement, je suis quand même tombée dans le piège, parce que, quand tu as un rêve aussi grand, évidemment
Ah!
généralement, il y a tout un un système, un écosystème qui se crée autour de toi, parce que tu n'es plus une personne, tu es un produit. Bon et donc dans cet écosystème qui gravite, il y a des personnes qui, heu, sont qui vont avoir un intérêt avec toi. De de plein de manières différentes
Oui? C'est vrai. Mmh mh. C'est vrai.
et quand toi, tu es obnubilé par quelque chose qui est, heu, qui est qui est loin, qui est loin de toi
Mmh mh.
hem, bah en fait, tu as il y a il y a tu donnes des prises à à l'extérieur sur toi qui sont qui sont extrêmement, heu, dangereuses pour la santé mentale.
C'est vrai et toi du coup tu es tu as quelle perspective du succès par rapport à la musique? Qu'est-ce que quelle image tu quelle vision tu as, à ton niveau?